Ayan oo, ikaw ba, um, kasi ang ganda ng ano, eh, naging tawag dito karanasan mo dun no? Pero masasabi mo ba kasi may kapag mga boy group mga ganiyan or P-pop na ano pi Pinoy pop na boy group sa Pilipinas, tapos gustong-gusto mo siya may tinatawag tayong bias di ba? Tapos may bias wrecker din ganiyan, nung pumunta ka sa concert sino yung naging bias mo ng miyembro ng SB19 tapos sino naman yung pag-uwi mo ng concert, ah, naging biased wrecker mo siya?
Mm. Mhm. Oh, oo. Hmm. Ah, actually ano nung hindi naman ako nagpapalit 'no parang nahahatak lang ganun, so yung pinaka nu nung latest na concert na lang siguro, yung bias ko si Justin, so siya yung bunso ng grupo tapos yung bias wrecker ko naman si Pablo, which is the leader, pero ano 'no nung oo si Pablo
Oo. Oh, oo. Ah, okey, leader siya di ba, tapos main rapper yata no? Mm.
mm, siya nga, tapos yung ano, um, nung nung ano to pag pag nung ano 'to, eh, nung Fast Zone kasi siya, eh, nung concert na inatenan ko tapos alam mo yun parang nahahatak ka ni Stell, grabe talaga si Stell napakaharot ng time na yun, though mahahatak lang kasi ano, eh, hindi naman ako totally laging tumitingin hindi parang si Justin pa rin talaga, loyal, loyalist kay Justin, pero ano, eh, si Stell kasi ng time ng concert ng Fast Zone napakalandi alam mo yun parang Stell pakurot so yung ganun. Yung mataas yung boses hindi kumbaga ano the way na
Oo. <chuckles> Oo. Ano yun, yung boses niya? Oo, hindi pa'no ka nas nahahatak, pa'no ka nahahatak the way siya soulful kasi yung boses niya, eh, di ba? Pa ano paano ka nahatak sa boses niya ba, sa performance niya, ganiyan?
Ah. Oo, so